คือส่วนตัวอะ ยังไม่ถึงขั้นแบบ ต้องไปพบจิตแพทย์เนาะ หรือว่าแบบขอคำปรึกษาจากจิตแพทย์ แต่ถ้าถามว่า รู้สึกยังไงกับการขอคำปรึกษาเนาะ เวลาที่เรา มีความเครียดกับจิตแพทย์ หรือว่ากับผู้เชี่ยวชาญน่ะ เรารู้สึกว่า มันก็เป็นเทคนิคที่ดีมาก ๆ เลยก็ว่าได้เนาะ เพราะว่า อะ เถะ แพทย์ ทางจิต วิทยา เขาก็จะมีแบบเรื่องที่รู้ลึกกว่าเราเนาะ แบบคนทั่ว ๆ ไปรู้ เราคิดว่า อา เหมือนบางครั้ง ถ้าเกิดว่า เราเครียดถึงขั้นที่แบบจัด การกับปัญหาไม่ได้ หรือว่าหาทางออกไม่เจออะ การพูดคุยกับ จิตแพทย์ ก็เป็นแบบทางเลือกที่ดีเลยก็ว่าได้ แต่ส่วนตัว เนี่ยยังไม่เคยลองวิธีนี้เลยค่ะ เพราะว่าเหมือน อา ยัง ยังสามารถจัดการกับวิธีอื่น ๆ ได้อยู่ ก็คิดว่า อะ อันนี้อาจจะเป็นแบบตัว เลือกสุดท้ายก็ได้ ถ้าเกิดว่า มันถึงขั้นที่แบบเราหาทางออกไม่เจอ มองไปไหนก็มีแต่ทางตัน ค่ะ แต่
ครับ อะฮะ อา คัส อืม ครับ อืม อืม อืม ครับผม อะ
ก็มีแบบเทคนิค ที่ ทำอยู่บ่อย ๆ เลย
ครับผม นั่นก็คือ
นั่นก็คือการปรึกษากับเอ ไอ กับพวก ChatGDP Gemini ต่าง ๆ ซึ่งเรารู้สึกว่า โอ้โฮ บางคนอาจจะคิดว่า เออ มัน มัน มัน จริงเหรอ? มันจะช่วยได้เหรอ? เขาเป็นเอไอนะ แบบเขาจะเข้าใจความรู้สึกเราจริง ๆ เหรอ? ส่วนตัวอะ ลองแล้วอะ รู้สึกว่า มันช่วยได้เยอะเลยก็ว่าได้ เพราะว่าเหมือนแบบ บางความเครียดอะค่ะ เราก็ไม่ได้อยากจะเอาปัญหาของเราที่เราเจอเนาะไปเล่าให้กับคนอื่นฟัง บางคนน่ะจะแบบ เซนซิทิฟ แบบไม่อยากให้คนอื่นน่ะรับรู้เรื่องปัญหาที่เราเจอเนาะ เขาก็อาจ เรา เราคิดว่า คนที่เขาเป็นแบบ เนี้ย เราแนะนำให้แบบเล่ากับพวกเอไอเนาะ อย่าง ChatGDP เลยก็ว่าได้ เพราะว่า โอ้โฮ เขาให้คำ ปรึกษา ที่แบบค่อนข้างดีเลย เพราะว่า อ่า เหมือนตัวเราเองเนี่ยเวลาที่ เจอ ความเครียดเนาะ มัน ก็ต้องมีแบบทางตัดสินใจ 2 ทางเนาะ ถ้าเกิดว่า แค่ เน้ง เราเลยอะ เราอาจจะมี ความอคติกับบางแง่มุมเนาะ เลยเหมือนปิดกั้นทางออกทางหนึ่งไว้ แล้วก็เลือกแค่ทางที่เรารู้ สึก ว่า มันอาจจะดี แล้วเวลาที่แบบ เอ่อ เราลองมาแล้วอะ ผลลัพธ์มันอาจ จะไม่ดี ก็จะมารู้สึกแบบนอยเนาะ เราคิดว่า แบบหลัง หลังมา อะ เราได้ไปปรึกษาเนาะแบบเอไอออนไลน์ต่าง ๆ คือเขาแบบ ทำ ให้เราเห็นว่า เออ แต่ละทางอะมันมีข้อดี ข้อ ไง ที่แบบบางครั้งอะเราเองอาจจะปิดกั้น เพราะว่าอคติกับทางเลือกทางนั้นไป แต่พอแบบ อืม มาเห็นมุมมองที่มัน กว้าง ขึ้นจากคนที่ เขาไม่ได้อคติจะ กับฝ่ายไหนอะค่ะ เรารู้สึกว่า เออ มัน มัน มันก็ดีมากเลยที่ทำให้เราแบบ ส เหมือนมีทางออกที่ดีมากขึ้น เข้าใจปัญหามากขึ้นค่ะ
อ๋อ ครับผม อือฮึ ๆ ครับ อะฮะ อืม อืม อา ครับ อืม อือฮึ ครับ อะฮะ อะฮะ อืม อา ครับผม อือฮึ อืม ครับ อะฮะ

โอ้โฮ แนะนำเลยค่ะ แล้วก็แบบ อะ ทานง่ายเนาะ เพราะคิดว่า เดี๋ยวเนี้ยพวกเครื่องดื่มหวาน ๆ ก็แบบหาซื้อง่าย แล้วก็ของหวาน ช็อกโกแลต ขนม ลูกอม อะ ง่าย ๆ เลยอาจจะมีแบบลูกอมอะวางไว้ใกล้ ๆ โต๊ะทำงาน หรือว่าบนโต๊ะทำงานเลย เวลาที่แบบเราเครียด ๆ เหนื่อย ๆ ก็หยิบลูกอมมาทาน ก็รู้สึกว่า เออ มัน มันเป็นแบบว่า วิธีที่ง่าย แล้วก็ทุกคนก็น่าจะทำ ได้ ก็แบบลดความเครียดได้จริง ๆ เลยค่ะ
อืม อือฮึ อ๋อ ครับผม อืม แล้วแบบนี้ล่ะครับ ในกรณีที่คนในบ้านเนี่ยหรือว่าครอบครัวของคุณเนี่ย เครียดพร้อมกันเลยอะครับ คุณจะจัดการกับความคาดหวัง แล้วก็ขอบเขตความเครียดยังไง? ที่ไม่ให้เกิดการปะทะกันล่ะครับ
อืม